Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich der Dame.
Dankeschön, wünsch ich dir auch. Wie geht es dir?
<gasps> Danke. Ja, hör mal, mir geht's, äh, doch pa den Umständen entsprechend ganz passabel.
Ja, okay.
Äh, ich kann nicht klagen, ne?
Ja.
Und ja,
Also du m du meinst, die Umstände sind natürlich die mit deinem Freund, ne? Hast du
Zum Beispiel auch, ja, und
eAch ja, gibt's da noch mehr Sachen? Okay.
Ja, ne, ich bin einfach, glaube ich, 'n bisschen ausgelaugt.
Ja, okay.
Also ich glaube, die ganze Situation belastet mich mehr, als ich mir bewusst machen will. Und ich glaube, ich bin einfach ausgelaugt und ich könnte Urlaub gebrauchen.
Ja, ja. Ah ja, klar.
Ja, aber sonst alles gut so weit.
Ja. Tut mir leid, das ist kenne ich, wenn man dann ja klar, so persönliche Probleme, die die sind anstrengend auch wirklich. Mhm, das macht das zieht so richtig die ganze Energie raus ausm Körper. Ja, ja.
Total. Total. Und da muss ich auch Sachen sagen, dass ich zum Beispiel gestern habe ich meinen Tag nicht organisiert und nicht geplant, weil ich einfach keine Kraft dazu hatte.
Ja, okay. Aber, äh, ist ja trotzdem gut ge passiert, oder? Ich meine, oder hast du meinst du, das ist schlecht gewesen, wie's wie's gelaufen ist?
Ich glaube, mein Körper hat's gebraucht, ähm, aber trotz allem, ne, ich musste mich echt dazu zwingen, die Spülmaschine auszuräumen und einzuräumen. <chuckles> Und, äh, klar, natürlich weil ich die Katzentoilette also diese Standardsachen muss ich ja machen, ne? Also, auch wenn ich so im Delirium aufm Sofa liege und, äh, mich anfühle, als wenn 'n Lastwagen über mich gefahren wäre
Ja, ja, okay. Ja, okay. Mhm. Ja, ja. Ja.
ist das dann wirklich so, dass ich, ohne es zu organisieren, ne, was ich über den Tag machen muss, ist es wirklich so, ich weiß, ich steh auf, Kaffee Routine, ne? Steh auf, Kaffee, Arbeit
Ja. Ja, ne?
äh, natürlich Zähneputzen und so, ne? Das ist le hängt ja alles mit dazu. Ähm, und dann arbeiten, dann zwischendurch, wenn ich dann mal Luft habe, vielleicht mal duschen gehen, dann, äh, vielleicht mal was aufräumen und dann, äh, wenn ich dann Feierabend habe und wirklich nichts mehr zu tun habe, dann bleibe ich halt auch liegen, ne?
Mhm. Ja. Ja, klar, ja, ja. Gut, das hast du dir dir dann verdient, ne? Klar, man muss ja auch mal entspannen. Ja, ja. Ja, also ich war heute Morgen auch schon dann, ähm, 'n bisschen umdisponiert und habe dann ich habe ja immer was zu tun, ne? Bei mir ist immer was zu tun. <giggles> Ne, ist aber echt der Hammer, so viel Kram, was ich da zu machen habe. Also ich war bei heute Morgen war ich bei den Hühnern, habe die gefüttert, habe neu, ähm also so, ähm wie nennt man das, ähm, Weizen und Erbsen und so kriegen die, ne, getrocknet. Äh, das habe ich denen gegeben und habe das Wasser erneuert und so. Und, äh, ja, das sind dann alles so Sachen das sind eigentlich sch schöne Sachen, weil ist ja im Moment grad eigentlich 'n schönes Wetter und dann macht das alles viel mehr Spaß. Weil, wenn du da im Winter da so raus musst unter Regen, dann ist es nicht so spaßig. Aber, ähm also die sind am Ende von meinem Garten, ja, ich muss durch den ganzen Garten durchlaufen, äh, und das ist halt auch total schön. Sind im Moment total viele schöne Blumen am Wachsen und, äh, das ist natürlich tu tut macht das alles dann viel schöner, ne? Habe da noch 'n paar Erdbeeren gepflückt. <chuckles> Ja. fängt jetzt an. Ja, das natürlich
Genau. Ja, ja. Du bist ja 'n kleiner Flummi, bist du. Mhm. Mhm. Ja. Das glaub ich dir. Mhm. Das stimmt. Oh. Oh, das hört sich natürlich sehr schön an und sehr entspannend auch, ne?
Ja. Ja, wenn du's nicht machen musst, ne? Wenn man's so einfach so aufm Weg dann macht, dann ist das alles sehr entspannend, auf jeden Fall.
Genau. Genau. Na, es geht halt, wenn ich so überlege. Äh, das Ding ist auch, ich müsste ja theoretisch gesehen hab ich habe 'n Haufen Papier
Ja. Ja.
der hier rumfliegt, die müsste ich alle alles einordnen in Ordner.
Ja, kenne ich. Habe ich auch, das Problem und, äh, ja, auf jeden Fall, ich muss mich auch mal dran ist schlimm, ne? Man tut so alles, was so kommt, legt man dann so, also ich auf jeden Fall, auf einen Platz. Das stapelt sich dann so und dann so ups. <chuckles> Ja, ja, aber es geht hell auf dann. Ja, okay.
Ja. Ja. Richtig, richtig. Ich habe es in der Küche halt und, ähm, denke ich mir immer und ich habe auch hier auf meinem also in der Küche ist das, wo ich schon weiß, das ist schon abgearbeitet, ne? Das kann ich schon so weglegen und so was ich hier aufm, äh, Wohnzimmertisch ste sch liegen habe, das sind so Sachen, die ich dann vielleicht noch mal brauche oder so.
Ja.
Und dann habe ich halt diese 2 Stapel und dann ich sehe das jeden Tag, ne? Und ich ignoriere das einfach gekonnt.
Ja, okay. Ja. Ja, aber irgendwann kriegst du ja dann hast du dann mal e...die Motivation und dann gehst du's halt ran. Also bei mir ist es genauso schrecklich, also Papiere da ist, finde ich, diese E-Mails, ja, wenn du dann, äh, f äh, so Rechnungen kriegst über E-Mails, was zum Beispiel was ist denn bei mir? E-Mail, kriege ich, ähm, alles, was so Telefon und so ist, ne? Und Gas und Strom, das kommt alles über E-Mail. Zum Glück kriege ich da kein Papier mehr, weil ich finde es viel einfacher, das dann einfach in im Computer, äh, aufzuräumen, weißt du, nimmst du einfach das Teil ich finde es viel einfacher. Papier, weißt du, hast du dann so 'n Ordner oder mehrere Ordner und dann musst du finden. Also, ich mein, es ist komplizierter, finde ich, Papier, find
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, es ist halt äh, ja aber manchmal denke ich mir so, Papier ist dann m also manchmal übersehe ich auch mal 'ne E-Mail, ne?
Ah ja, okay.
Das ist dann immer so 'n bisschen, äh wie viele Mahnungen habe ich schon bekommen, weil ich irgend 'ne E-Mail übersehen habe.
Ah ja, okay, das ist dann natürlich blöd. Aber i
Ja. Ist bei mir 'n bisschen gefährlich manchmal mit den E-Mails, aber ja, du hast recht, was Rechnungen angeht, zum Beispiel meine Handyrechnung
Ja. Ja.
die kriege ich nicht per E-Mail, die kriege ich schön brav per SMS.
Ah ja, okay und dann siehst du's auf jeden Fall. Aber du hast auch keinen automatischen Abzug, glaube ich, hast mal erzählt, oder? Habe ich halt. Ja. Okay. Mhm.
Genau. Ne, habe ich nicht, weil das ist ja schon mal richtig schief gegangen, ne ähm, weil, äh, da haben die mir ja einfach mal geschätzt, obwohl ich denen ja meinen Zählerstand gegeben habe. Und dann hat die Elektrizitätsfirma gedacht: „Ja, wir schätzen die Frau mal, weil, äh, wir haben Bock dazu.“
Mhm. Okay.
Und dann, äh, haben die mir ja als Nachzahlung 3.000 € abgebucht
Ah, okay. Ja.
und habe mal 3000 € auf der Karte überhaupt, ne?
Ne, also ganz krass, ja, ja.
Und, ähm, es hat 4 Monate gedauert mit viel Streit, mit viel, ähm, Anrufen, viel Ma also ich habe denen Mahnungen geschickt, ne?
Ja. Ja, ja, klar.
Bis ich das Geld zurückbekommen habe.
Unglaublich, ja. Ja, das ist natürlich
Ja. Ja, und deswegen habe ich gesagt: „Ne, Einzugsberechtigung mache ich nicht mehr.“ Daueraufträge, ja, in Ordnung. Einzugsberechtigung nicht.
Ja. Ja, okay.
Äh, außer jetzt zum Beispiel meine Versicherung, ne? Ist jeden Monat äh, jedes Jahr gleich. Es sei denn, die haben jetzt irgendeine Erhöhung gemacht, aber da können die ja nicht schätzen oder so.
Ja. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, okay. Ja, aber beim Telefon, äh, äh warte mal, Telefon ist ja eigentlich auch immer gleich oder hast du da.
Ja, bei mir änd ja irgendwie habe ich manchmal so manchmal sind's äh 20 €, manchmal sind's 24 €.
Ach ja, weil du da noch irgendwie so Extranummern anrufst oder so?
Ja, weil ich dann vielleicht mal 'ne SMS noch ins Ausland schicke oder äh, ne, ins Ausland anrufe, kommt ja immer irgendetwas dazwischen und ja.
Ach so, ja. Ja, klar. Okay, okay. Naja, okay. Also stimmt, Papierkram,- du hast recht- ist echt nervig und ätzend und ja, ätzend, total. Äh, ja, ist überhaupt nicht mein Ding. Also, manche sind da ja auch wirklich ganz akkurat und letztendlich wäre es ja eigentlich auch viel schlauer, das gleich wegzuräumen, ne, aber ich weiß auch nicht, warum ich das nicht hinkriege. Also, ja.
Es ist total ätzend, ne? Ja. Ja, das nehme ich mir immer vor. Ich tue es aber nicht, ne, ich nehme es mir vor, ich tue es aber nicht. Ich bin da richtig, richtig, richtig, richtig schlimm drin. <chuckles>
Ja. Ja, <laughs> ja.
Da siegt die Faulheit, ne?
Ja, ja, bei mir ist es ganz genauso, mhm.
Äh, da siegt einfach die Faulheit und es ist, ach, eine komplette Katastrophe.
Mhm. Ja. Also genau, was habe was habe ich jetzt die Woche war ich ja auch fleißig und habe auch, äh, 'n bisschen renoviert, ähm, und zwar, ich habe ja neue Fenster bekommen. Ich weiß gar nicht, habe ich dir das erzählt, oder? Und, äh, da musste ich ja dann also, schon vor 'n paar Wochen habe ich dann, äh, verputzt und habe dann aber keine Zeit gefunden, das fertigzumachen. Da ist jetzt ü war überall noch so Klebeband drum und so und sah total schlimm aus. Und es musste man schleifen, also da das ist ja Gips, ne? Den Gips muss man dann schleifen und dann ähm, äh, und dann streichen halt, ne? Und das habe ich jetzt ex also endlich gemacht diese diese Woche und das war sehr anstrengend, weil also ich hatte wirklich so 'ne na ja, wie soll ich denn sagen, so 'n ganzen Beutel voll von Staub, ja? Es war s war furchtbar. Also, Schleifen ist schrecklich. Ich habe mir dann auch 'n bisschen die Hände so aufgeschliffen, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Verstehe. Ach Gottchen, ja, das glaube ich dir. Ja, ich finde halt immer, wenn du so also es gibt natürlich so Tage, wie jetzt zum Beispiel letzte Woche Samstag, ne, da hatte ich zum Beispiel so 'n Tag, ich wusste ganz genau: „Ich muss den Haushalt machen.“ Ich wusste es: „Ich komme nicht drum rum, ich muss unbedingt den Haushalt machen.“ Somit habe ich mich ja wirklich dann da drangesetzt und habe den Haushalt gemacht, ne? Und und, äh, da gab's keine Widerrede. Ich muss.
Ja. Ja, okay. Mhm. Ja. Ja. Ja. Also ja, also was ich auch gut finde für so motivierende also zur Motivation, wenn man sich was wirklich vornimmt, ne? Wenn man sich das so einplant und dann j ja, also bei mir geht's bei zum Beispiel bei Reisen ist es genauso, i wenn ich nach Deutschland fahre, dann fahre ich ja alleine, ne, äh, und muss dann so 10 bis 11 Stunden Auto fahren und, äh, das ist ja schon sehr anstrengend. Es hilft aber im Kopf, sich das dann schon vorzu also sich da irgendwie das vorzustellen und das irgendwie einzuräumen, ja, und sich da vorzubereiten. Dann geht, glaube ich, das, ähm, viel einfacher dann und es geht auch schneller rum. Ich weiß nicht, wie's wie das funktioniert psychologisch, aber
Ja. Mhm. Ja. Ja, natürlich. Mhm. Nein, das weiß ich auch nicht. Ich habe da 'n anderen Trick. Ähm, ich sage dann wirklich, wenn ich so diese Zeit fahre, ne, auch manchmal 13, 14 Stunden, was ja echt ätzend ist. Also wir brauchen nicht also ich find es echt ätzend, ne?
Ah, wie machst du das? Ja. Ja. Super lang, ja.
Ähm, dann sage ich immer, boah, wenn meine Eltern aber so 20 Stunden am Stück fahren konnten zum Schreck, schaffe ich das hier nicht.
Wie jetzt? Echt, das haben die gemacht?
Ja, ja, meine Eltern sind verrückt.
20, 20 Stunden?
Meine Mutter ist mal für 'n Wochenende von, ähm, Oslo nach Berlin gefahren.
Okay.
Also die ist freitags irgendwie hin und zurück ist dann sonntags nachts irgendwie für ei 1/2 Tag nach Berlin.
Ach ja, Tatsache, okay.
Ja, und das sind, glaube ich, so 15 Stunden.
Der Hammer, warum hat sie denn das gemacht? Was war das so
Ja, weil sie sie sie sie sie wu sie hatte Heimweh, hatte Bock drauf und ist gefahren.
Ah. <chuckles> Okay, ja heftig, heftig.
Ne, also das ist, als wenn ich heute aufstehen würde und sagen würde: „So, ich fahre jetzt nochmal nach Polen, weil ich Bock drauf habe.“
Ja krass, okay. Ja klar, mhm.
Ja. Ne, oder ich fahre mal nach Spanien mit dem Auto.
Ja. <chuckles> Ja. Das halt no noch länger, oder als Polen dann? Ja, ja, ja klar.
Richtig, richtig. Ja, es geht, obwohl es kommt drauf an, ne, wo. Es kommt immer drauf an, wo. Und, äh, da kann ich echt sagen, dann sage ich mir immer: „Ne, wenn die das können, <blows air> kann ich das auch.“ <chuckles>
Ja. Klar. <laughs> Ja, krass, okay.
Und das ist immer so mein, äh mein, äh mein Pusher da so, ne? Aber manchmal ich kriege dann immer 'n Augenzucken. Irgendwann mal ist mein Auge so gestresst, dass ich dass es anfängt zu zucken.
Mhm. Ja. Ja, okay. Also ich habe mit dem Knie dann Probleme, weißt du, vom Gaspedal dann, ne, ganze Zeit so auf 'm Gaspedal so äh, da k ja, wenn ich dann aufstehe und dann habe ich meistens Knie dann tut mir das Knie weh, mhm.
Ja. Ja. Ja, verstehe.
Ist dir noch nicht passiert, sowas, aber ah, ja, okay.
Doch doch. Ich ich, äh, ha mach dann immer Tempomat an und dann, äh, hole ich mal das Bein komplett rein und raus. Also ich dann so. Ja,
Ja, vielleicht sollte ich das ja auch mal machen, aber, ja. Na ja.
weil sonst ist anstrengend.
Ja. Hast du denn dann auch irgendwelche Routinen, die wirklich jeden Tag vorkommen, oder?
Ja, doch, jeden Tag ist ja routiniert wäre ja, ich stehe auf, ich mache 'n Kaffee und die ganzen Sachen, ne, und dann mache ich ja die Katzenklos sauber, ne? Das ja auch 'ne Art von Routine, die ich da drin habe.
Ja. Ja, genau. Also das das machst du dann auch jeden Tag oder was die Katzen ja, ja, mhm.
Ja. Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Also Katzenklos muss jeden Tag sauber gemacht werden.
Ja, okay.
Der arme Kerl.
Mhm, ja, das ist
Man will ja nicht, dass er ins dreckige Klo geht, ne?
ist ja auch für dich, äh, angenehmer, also.
Na gut, das ist im Keller, ich würd's ja nicht mitkriegen, aber der Gedanke da dran finde ich halt einfach nicht schön, ne?
Okay, mhm. Mhm. Ja, okay. Ja. Okay, Katzenklo klar, das ist auf jeden Fall auch Zeit und Arbeit, klar. Mhm.
Mhm. Ja, es geht. Ja, und sonst arbeiten halt, ne? Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Wie machst 'n du das mitm Katzenklo? Tust du dann wirklich alles raus oder tust du nur jetzt das die die den
Hm, ne, ich mache einfach nur die die was was Pipi und Kacka mache ich weg.
Ja, und tust dann so auffüllen?
Und dann habe ich da so genau, und dann habe ich da so 'n Liter locker, dann kommt das in so 'n spezielles Ding rein mit speziellen ähm, so luftdichten Tüten.
Ja. Ja, mhm.
Und, äh, einmal na, zwei na einmal jede 2, 3 Monate, weil er ja jetzt alleine ist, mache ich die Katzenklos einmal komplett sauber.
Ja, okay. Okay, jetzt das geht dann so. Okay. Na ja, das ist ja dann noch, ja.
Ja. Ja. Früher habe ich das jede 2 Wochen gemacht
Mhm.
weil die Katzenklos dann auch noch oben standen im Flur und so. Und jetzt mache habe ich sie ja halt alleine, der hat 3 Katzenklos. Ja, immer ganz ruhig, ne?
Mhm. Ja, okay. Ach so, 3 Stück. Das hast du auf jeder Etage? Ne oder wie? Alle 3 im Keller?
Ja. Ne, die sind alle 3 unten, aber der kann sich aussuchen, welcher er nehmen will.
Ah, okay. <laughs> Okay. Ja, ist ja witzig. Na dann. Sehr gut. Ja, und dann, also Erholung, wie machst du's? Pause, Erholung, ist es dann ist aber ist es routiniert? Hast du da 'ne Routine drin, wo du dann sagst ne. Ist es dann wenn du's dann brauchst einfach, ne?
Ja. Schlafen. Ne. Gar nicht. Genau, wenn ich's brauche, wenn ich merke, wie zum Beispiel gestern, dass mir die Augen einfach zugefallen sind und ich wirklich für 20 Minuten beim Fernsehen gucken eingeschlafen bin, ne?
Ja, ja, okay. Hm.
Ja, das ist dann eher so. Und du?
Ja, also ich werde ja sowieso ich habe ja Pausen, äh, über meine p Kinder, ne, meine Tochter kommt ja immer jeden Tag um Mittag, ne, zwölf Uhr. Und klar, das ist ja dann irgendwie so 'ne gezwungene Pause, da essen wir halt dann und, äh, ja, also vorher war das natürlich auch anders, da hatte ich dann
Ja. Mhm. Ja.
äh, die war ja dann in der Schule essen, ne, aber, so ist es halt jetzt. Ja, aber ich meine ja, also ist ja auch schön, wenn man's Kind dann mal sieht, ne? <giggles> Ja.
Ja. Hat sich halt 'n bisschen geändert dann, ne? Auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank für das nette Gespräch.
Ich bedanke mich. Ja, danke dir. Tschüss.
Tschüss.